Okey, eso está buenísimo, porque justo, o sea, en lugar como de pasar todo el rato solo viendo videos, no sé, de comedia o como algún meme, o sea, te ayuda como a descubrir alguna u otra canción que te pueda gustar también, ¿no?, pero, ¿tienes como alguna canción favorita del momento que hayas, pues, descubierto por TikTok?
Ay, no, qué flojera. Exacto. <laughs> Ay, no, sí, claro que sí claro que sí, demasiadas, de hecho, demasiadas, de hecho, tengo una lista rica de música, eh, creo que tengo una playlist de una semana, que ya tiene como 400 canciones.
Ujú, muchas. <chuckles> Okey. Guau. Guau, qué sorprendente.
Sí, en una semana, me hice una playlist de 400, eh, locura, <laughs> no.
Sí, mucha música. <chuckles>
Sí, demasiada música para 7 días.
Sí, bueno, y por lo regular, la música en TikTok es como bastante alegre y así como para que se vuelva como trend, ¿no?, o sea, ¿eso es el tipo de música que te gusta?
Sí. Tipo, es que yo no busco tanto esas músicas, eh, no no no, es que, de hecho, yo tengo un gusto musical muy abierto, y por eso te digo que me gusta descubrir música de diferentes maneras, eh, yo acepto cualquier tipo de recomendación, porque no me cierro a oír ningún tipo de música, quitando el Country, tengo un odio excesivo por el Country, no sé por qué, no me gustan los vaqueros, probablemente. <chuckles> Sí sí sí sí, esos chistes de montar el caballo ya ya como que tiene uno cansado, ¿sabes?
Okey. Ah, entiendo. Okey. Okey. No te gusta nada. <chuckles> Ah, ya pasaron, dice de moda.
Sí, pasaron de moda hace tanto que ya yo estoy cansada hasta de los estilos musicales relacionados a eso, yo, nunca pretendo poner un pie en Texas, listo.
Okey, eso está interesante, <chuckles> qué de qué decidida. <chuckles>
Así de fácil, estoy agotada. <chuckles> Sí sí sí, tipo tipo, ya, se acabó, nada de eso, también por culpa de Beyoncé, em.
Okey, ujú.
Sí, es todo culpa de Beyoncé culpa de Beyoncé, que hizo que Billy Ellis se sintiera más más mal, que no sé qué, en los Grammys.

No sé, cualquier cosa, te puede escuchar lo que sea, eh, desde daft punk hasta, no sé, la vaca Lola, eh
Okey. Y pues te gusta, te lo disfrutas. <laughs>
Sí, sí, sí, tipo, yo ya es que soy muy melómana, ¿sabes?, eh, dependo y vivo de la música en todo sentido, o sea, literal. Sí, mi aire es la música. Si la música no existiera, yo tampoco lo haría, así de fácil.
Entiendo. Ay, qué buenísimo. ¡Ah!, wao, sí, qué profundo, que profundo, ¿y ahorita cuál es la canción del momento que me imagino que si te gusta tanto la música, tienes alguna canción que no te puedes sacar de la cabeza?, ¿no? Últimamente.
Definitivamente, definitivamente, eh, de hecho, es de un artista que no lleva muchos años en el negocio de la música, pero es que tre tiene tremenda música, te lo juro. Tiene unas canciones que son que te tocan el alma, literalmente, eh, no sé, si ubicas a Emilio J. Sí, sí, sí, la letra y las melodías también. Es que cada detalle nada, buenísimo.
Okey. Okey. Claro, por la letra. Mm. Entiendo.
Eh, no sé si me ubicas a Emilio J.
Y, ese y el artista favorito, lo tienes todavía más difícil, ¿no?
¿Cómo?
Para decidir artista favorito, la tienes muy difícil, ¿no? Entre tanta música que te gusta.
Ay, dios mío. Es que mira, yo como que separo por subgéneros, ¿no?, eh, separo por idioma, género, si es mujer o hombre, cuánto tiempo llevan en el negocio musical, el género que cantan y, bueno, muchas más cosas. <chuckles> También en la cantidad de contenido que tienen.
Okey. Wao. Okey. ¡Ah! Okey <laughs>
Pero, generalmente Sí, sí, sí, es que trato de tener un orden musical, eh, quitando el hecho de que en Spotify yo tengo una playlist que tiene una cantidad de canciones impresionante, que si tú lo vieras es como un mes de pura música, muy honestamente. Yo estaría un mes entero con los audífonos y todavía no terminaría la la playlist.
Te entiendo. Okey. Wao. Wao.
Sí, eso es lo más gracioso, ¿viste? Eh, sí, sí, sí, y eso que es una cuenta nueva, que me creé porque perdí la última.
¡Ah! Ay, sí es mucha música. <chuckles> Ay, no. <gasps>
Sí, sí, sí, yo ni siquiera quiero saber cómo es que era, eh, mi otra cuenta. No, impresionante.
¡Y! Ay, no. Sí, es bastante música. Sí sí, tienes como de gustos muy variados para lograr, pues tanto como tiempo de reproducción en música, ¿no? O sea, un mes es un montón. Y con eso que me comentas que utilizas mucho TikTok para, mm, pues, para encontrar canciones nuevas, artistas artistas nuevos y así, tú también te vas como que en esta entras en esta pues, dinámica de seguir trends y subes videos en TikTok y este tipo de cosas, o, ¿te gusta más consu-consumirlo?
Pues, sí. Ujú. Ay no.

Oye, pues, esa es una buena duda, porque me deja pensando. <chuckles> Em, pues, bueno, a ver, yo es que hoy en día, eh, consigo descubrir música de muchas maneras, ¿no? Puede ser a través de las redes, eh, de aplicaciones de streaming de música, eh, incluso saliendo con amigos, para ver artistas alternativos.
Ujú. Okey. Ujú. Claro. Sí, es cierto. Ujú. Claro.
¿Entiendes? Sí, sí, sí. Es que hay demasiadas chances hoy en día para descubrir música. Bueno, tanto música como otras cosas Exactamente, exactamente. Eh, tipo te lo digo, porque yo es que para descubrir el tipo de música que me gusta, eh, mínimo de en mi caso, utilizo más que todo, eh, aplicaciones como, TikTok y Spotify y a veces también recomendaciones de amigos. ¿Okey?
Sí. Con muchas herramientas, ¿no? Ujú. Ajá. Okey. Pero con esto de TikTok es, más que todo, como algún video que que vas viendo y, ay, que te gustó cierta canción y luego la buscas ya en Spotify o, ¿es así como las buscas, las las canciones específicamente en TikTok?
Mm. Tipo, es que yo he configurado mi TikTok, eh, para que básicamente me salga pura música, ¿no? Eh, tipo, es que tengo todas las palabras clave como Exacto, yo ya, eh, personalicé el algoritmo, para que me dé música, música, aquí música ahí. Edits de canciones específicas. Sí, sí, sí.
Ajá. Okey. Tu algoritmo. Ujú. Sí te gusta mu